C'est <giggles>
Est-ce que ta mère, elle t'a déjà <laughs> elle a déjà dit ça? Genre, m moi ma mère quand
Tu sais que ma mère elle dit tu sais ce que ma mère elle disait? Ta mère elle disait ça?
Ouais, vas ma mère quand, heu, en fait tout était allumé chez nous, elle disait, heu: «Éteignez les lumières, c'est pas Versailles ici!» <laughs> et je me souviens un jour, j'ai dit ça à un pote, le jour où il m'a dit qu'il habitait à Versailles, je lui ai dit: «Est-ce que du coup ta mère elle te dit ça?» <laughs> la phrase de dingue, il m'a dit: «Ben, non, du coup». <laughs> J'ai pas d'ummin l'ummin l l'immunité <laughs> J'avoue, c'est trop marrant. <laughs>
<chuckles> <chuckles> <laughs> <giggles> Non, chez nous chez nous tout est allumé tout le temps. <laughs> Moi, ma mère elle me disait quand on était plus jeune, je trouve c'est pas c c'est pas la même chose, elle me disait, heu: «Et la lumière, c'est pour Mitterrand?» elle disait ça. <laughs> Ça, j'ai trop gardé, ça. Quand j'étais à Madagascar, je disais aux gens: «La lumière c'est pour Mitterrand!» et là tu as une américaine qui me dit: «Et la lumière c'est pour Mitterrand!» OK. <laughs> Mais ouais.
<laughs> J'avoue! <laughs> «C'est pour Mitterrand» <snorts> <snorts> Bah là, faut adapter, tu vois?
Ouais c'est ça. La mat la lumière c'est pour Macron, ah non, là, on sait que non. Non, c'est pas pour lui.
Faut enfin. Heu heu heu, clairement c'est pas lui, il est pas du tout concerné. <snorts> «Vous m'avez appelé?» «Heu, non». <laughs> Je te jure. <laughs> Là, non non, on sait pas trop ce qu'il fait là, mais il est là. Bon ça, c'est une autre, heu, histoire. <laughs>
C'est clair! Il a <laughs> c'est clair! <laughs> C'est trop ça. «Qui? Moi? Je crois pas non. Je suis je suis en Chine». <clears throat> C'est net. <laughs> On digress. Ah non, mais c'est net. Mais revenons à nos moutons et aux moutons, hem
C'est ça, c'est ça. Du berger?
Ouais, parce que les autres sont tous, heu, plus en vie et heu, est-ce que tu passes à l'action quand tu atteins tes objectifs?
Mmh mh. Bah ouais. Ch
À quel moment tu sais que c'est le bon moment pour le faire?